Ah, e me conta uma coisa aqui, porque eu imagino que, para você, né, se apresentar e tal, até profissionalmente, como você mencionou, eh, tem que ter uma preparação m muito grande, né. Como é que você se preparava para os espetáculos? Como é que era isso para você?
Sim. Uhum. Sim. É, então, a preparação sempre foi muito treino, academia, porque academia, no nosso caso, não era para ficar com corpão, e sim como um método de fisioterapia. Porque <chuckles> dançarino, querendo ou não, se quebra todo. E a gente tem que continuar com aquele sorriso. Eu me lembro uma das minhas última meu último ano de trabalho no Brasil, né, como dançarina, eu estava no palco como solista, ou seja, bem na frente, bem em destaque, e aí eu torci meu pé.
Uhum. Aham. Ah, legal. <chuckles> <laughs> Olha, não sabia. Aham. Aham. Aham.
E estava só no início da coreografia. Então é, a gente não pode fazer nada, sabe. Você vai continuar em cena. Eu falei para o meu parceiro menos mal que eu estava dançando em dupla, que era Gafieira. Eu falei, tipo, com sorriso na boca: "Ai, eu machuquei meu pé, <chuckles> vai leve, me segura". E aí a gente faz a coreografia toda, eu meio que saltando, sabe, e fazendo a coreografia com ele segurando o meu peso, tipo uns 50% do meu peso estava no corpo do meu parceiro, e o sorriso no carão, sabe. Você termina e fala: "Tá! Ah! Que maravilha!". E aí ele pegou e me carregou j pra fora do palco. Eu estava com meu pé o dobro do tamanho. Saí dali e fui direto para o hospital, menos mal que o hospital era do lado do meu trabalho, mas <laughs>
Nossa. <gasps> Meu Deus, e aí? Aham. Sim. "Torci meu pé." <laughs> Aham. Aham. Nossa Senhora! Aham. Nossa Senhora! <laughs> No dia seguinte não conseguiu nem colocar o pé no chão né, porque a gente viu fala: "Nossa!". Eu acho.
É. Não, nem no dia seguinte, no mesmo dia eu não conseguia colocar o pé no chão. Mas o nosso preparo é esse, sabe, é físico, é psicológico. Tipo, a gente aprende que quando a gente cai, a gente não pode simplesmente cair e falar: "Ai! Me machuquei! Caí!" Não, você cai é. "Que isso, eu caí! Ná, olha meu sorriso, olha o meu gingado, meu ombro se mexendo, calma aí que vou levantar, alguém me ajude?" Aí você olha já para quem está do teu lado como que diz: "Vou te dar a minha mão, vem me ajudar", é assim, sabe. O preparo físico e mental o tempo todo.
Aham. Aham. <chuckles> Que nem criança, né: "Mãe! Machuquei! Tá doendo!" <chuckles> <laughs> Aham. Aham.

Ai, você sai para dançar mesmo vai em em baile assim, festa, como é que é? Onde é que você dança salsa?
Sim. Então, eu vou em uma academia de danças porque eu antes eu já dançava profissionalmente, né. Eu parei, aposentei.
Aham. Olha, você não sabe o que é profissionalmente?
É, <chuckles> eu dançava gafieira, samba e salsa.
<chuckles> <gasps> Meu Deus, que legal, que legal! Admiração total, <chuckles> admiração total.
É. Eu era solista. Eu fui solista obrigada! Eu fui solista de gafieira numa grande, grande casa de show no Rio de Janeiro. Se chamava Plataforma, hoje em dia já fechou.
Aham. Olha. Aham.
Mas era para mim era um sonho, o o trabalho dos sonhos, né, porque eu fazia o que eu amo de fazer que é dançar. Então não era bem um trabalho, apesar de ser um trabalho, não e
Aham. Aham. Era uma diversão, né.
É, exato. Então a música
E o que você gostava mais o que você gostava mais de dançar nessa época, assim o que você gostava mais era da atenção do público, ou mesmo, tipo, do som da dança? Você estava se apresentando, você esquecia, assim, tudo e só focava na dança? O que que o que que chamava mais atenção, assim, na época, o que você gostava mais dessa dessa parte da sua vida?
Sim. Uhum. <laughs> Sim. A energia do palco. O palco te dá adrenalina, sabe? Que quando você está lá, você é outra pessoa. Eu sou, tipo, tagarela, mas eu sou tímida. Então eu tenho meus momentos, né. Eu falo pelo s pelos cotovelos, em alguns momentos, mas na maioria do tempo, eu sou uma pessoa que parece estar sempre ranzinza, sabe, de cara fechada. E o palco me trazia uma outra personalidade. A Luana, que vai lá e: "Uau. Eu vou fazer, vou acontecer e o centro da atenção sou eu". E eu estava feliz por isso.
Aham. Aham. Uhum. Aham. Aham. Sim. Aham. Uhum. Aham, sim. Ah, entendi. Era era como se você vestisse um personagem, né? Tipo, incorporasse um personagem ali para para para dançar, né?
Exato. Exatamente, uma interpretação do início ao fim.

Todo mundo tem que começar, eh, de alguma forma, né, ninguém começ ninguém nasceu sabendo, como diz, né.
Exato. Todo mundo começa do zero, são raros, rara raramente você vai ver uma pessoa, que do zero tem super facilidade de pegar tudo, sabe. Então, a gente tem que ser mais compreensível quando quando dança. Tem que
Uhum. Aham. É e deve ter deve ter pessoas, que têm um pouco mais de dificuldade talvez, menos coordenação motora, né.
É. Exato, coordenação motora é tudo, é super complicado, é uma coisa que a gente não consegue, se você não tem, raramente você vai conseguir controlar.
<chuckles> Aham. Aham. E você você sente diferença, entre estar numa num num baile, ou em uma festa e numa numa aula? Tem diferença?
Tem, tem diferença, porque na aula, todo mundo é obrigado a dançar com todo mundo. <laughs> O professor vai falar: "Gira o homem, gira o homem", que quer dizer o mesmo passo, você vai dançar com todo mundo da da turma, sabe. Então, a aula tem a obrigação, o baile não tem a obrigação, entendeu? Então, no baile você vai dançar com quem você quer. Eu acho super desagradável, quando você chama alguém para dançar e a pessoa te diz não.
<laughs> Aham. Aham. Entendi, entendi. Aham. Aham. Uhum. Aham, imagino que deva ser.
Mas, é uma opção sua, sabe.
Aham, mas imagino que deva ser, né. Mas aí se to se torna um pouco, talvez, seletivo, né.
É. Exato, a pessoa além de seletiva, é um pouquinho mal-educada, né, porque nossa, eu me levantei lá do meu cantinho, e vim te chamar para dançar, você fala assim: "Ai não não estou afim obrigada". <laughs>
É, é pode ser meio chato mesmo para pessoa que está chamando. Olha, muito obrigada novamente pela conversa, gostei muito das das dicas.
<laughs> Imagina. Nossa imagina, até a próxima, muito obrigada viu.